Evet. Eee, çok güzel. Fakat onunla ilgili de en son bir sosyolog dinledim. Sevdiğim böyle biri var. Hı hı. O dedi ki, eee, o, işte, bir, eee, kişiye ait, yani, hani, Twitter şu an bir patron, medya patronu da diyebilirim artık, hani, gerçekten neyin patronu bilmiyorum, birçok şeyin. Eee Evet, eee, mesela onun da, eee, sürekli arama motorlarıyla ilgili, eee, değişiklik yaptığını, mesela kendi, eee, kökeni, ailesiyle ilgili aramaların hep öne çıktığı, eee, gibi, hani, işte, kökleriyle ilgili mesela, ııı, eee, işte, şu kökenli insanların, işte, Amerika'da varoluşları falan gibi böyle bilgilerin çıktığını, hani onun da çok, ııı, manipülasyona açık olduğunu, çok da fazla güvenilir olmadığını, yani baktığın zaman yapay zekâ. Mesela dün akşam YouTube'dan bir şey izliyordum, bu nasıl yapılır diye. Diyor ki yapay zekâya 3 kere falan sor. Hayır, diyecek, bunu yapamıyorum, bulamıyorum diyecek. 4.'de yapıyor, diyor. Eee, onu bile çözmüşüz yani, hani, kaçıncıda yaptığını. Dedim ki nasıl bir şey ya, hani, bu? Gerçekten de, ımm, biri anlatmıştı bana. Mesela 2 kere 2 4 etmez diye. 4 kere girmiş, Dö 5.'sinde evet, etmez demiş mesela. <chuckles> Evet, hı hı. Çok enteresan yani. Hani, aslında her şeyin toplumda baktığımızda, işte, Twitter'ın da, başka platformların da ne kadar manipülasyona açık olduğu, emm Evet, değil mi? N evet. Hani, yönetilebileceği bunun, eee, gibi Yani, çok enteresan tabii. Hani bu şaşırtıyor insanları. Eee, işte, günümüzde nasıl peki bununla ilgili? Mesela devlet ve kurumlar ne yapabilir bunlara karşı? İnsanlar daha nasıl bilinçli olabilir sence?
Hı hı. Hı. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. <chuckles> Her şeyin kat patronu aslında. Evet. Hı hı. A! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Hıı. <chuckles> Evet. A! Gerçekten. Denemek lazım. Hı hı. Yapay zekâ bile manipülasyona uğruyorsa gerçekten şöyle bir şüpheyle bakmak lazım gerçekten. N evet. Hı hı. Hı hı.